آه.
كان بَعد ما اتخرّجت من الكلّية، وكان ساعة إعلان نتيجة التجنيد. كنت أنا أول ما اتخرّجت من الأغنية كنت حاطط أحلام غير عادية يعني، كنت خلاص، وكنت بدأْت فيها. أول ما اتخرّجت، أنا كلّية طبّية، فكنت إتفقت مع واحد صاحبي خلاص هاقف معاه في الصيدلية وكده. إتفقنا على المرتّب، إتفقنا على كل حاجة، آآ ع يعني عارفة اللي هو إيه، عمّال أحلم بقى خلاص أنا بعد أول 3 شهور أعمل إيه؟ بعدها أعمل إيه؟ وكده.
أيوه. امم.
آآ كُل ده كنت باعتمد إن أنا كان دايمًا كان دُفعتي كلّها بياخدوا إعفا من الجيش وكده، فاللي هو خلاص أنا ضامن أنا كده، كده مش هاخشّ جيش وبتاع، و وباخطّط، بابدأ حياتي يعني.
أيوه. آه يع امم. طَب يعني أنت آآ يعني دُفعِتك كانوا بياخدوا إعفا على أساس إن أنت بقى دكتور، والدكاترة دايمًا بيبقوا يعني
كان الكلّية بتاعتي آه، الكلّية بتاعتي كان عدد قليّل جدًا اللي بيدخل، الغالبية كانوا بياخدوا إعفا وكده. يعني كان مثلًا ممكن ياخدوا مواليد شهر 1 من ال12 شهر مثلًا. يعني آه، ياخدوا آه، وبيبقى مثلًا 10 شهور، أو 11 شهر مستثنيين وبيبقى هو شهر أو شهرين بالكتير اللي بيتاخدوا، فأنا كنت يعني، عارفة اللي هو مهيأ نفسيًا كده إن أنا إن شاء الله مش هادخل جيش وكده.
بياخدوا إعفا. آه. آه. آه، كان بيبقى في جزء مستثنى يعني كده، امم. آه، أيوه، عندك أمل إن أنت مش هتأدّي الخدمة العسكرية يعني، وهتبتدي حياتك العملية على طول.
آه، آه. آه، ك ما كنتش فاهم لسه الدنيا وكده، وعارفة أنتِ اللي هو متخرّج من الكلّية بقى وحماس الشباب، ويعني بُصّ خلاص بقى هاشتغل، وهاكسّر الدنيا، وهاعمل. و وبعدين كمان وقتها كنت سمعْت كده كان عارفة زي برنامج أو خاطرة كده كان حد بيتكلّم، <tsk> فكان بيتكلّم اللي هو إن الشاب اللي مش عارف ما يعملش أول 1.000.000 قبْل سن ال30 ده يبقى شاب فاشل، وشاب كذا وبتاع، ف <tsk> كانت واخداني الحماسة أوي يعني. وحساباتي
آه، الحاجات اللي هي بت بتعمل إحباطات كده للشباب دي، لمّا ما بيلاقوش إن الفرصة جايّة لهم بسرعة، فطبعًا بيحسوا إن كإن بقى العالَم كلّه كده.
آه. آآ آه، آه، دي حقيقة فعلًا. فأنا كنت طالع بقى بحماس غير عادي من الكلّية، وخلاص بقى وهاعمل، وبدأْت أتفق على شغْل، وبدأْت أخطّط وي، وي، وي. <tsk> وبعدين كنت أنا الدُفعة آآ الدُفعة التانية في ال في الجيش، طبعًا بيبقي فيه دُفعة في شهر 6 ودُفعة في شهر 12 أو آخر 12 يعني، وأول 1. فدُفعة شهر 6 لقيت زمايلي فعلًا أصحابي أغلَبهم خد إعفا، وبدأوا حياتهم العملية، و وإنطلقوا بقى، فأنا خلاص بقى ما كلّهم أخدوا إشمعنا أنا وبتاع.
امم. تمام. امم.
فجيت طبعًا رُحت ال رُحت بقى الجيش أو العزْل في آخر 12، وخلاص أنا مهيأ نفسيًا أنا رايح آخد الإعفا وأمشي. بدؤوا طبعًا يندهوا، قاعد أنا وصحابي بقى وقاعدين نضحك، ونهرّج وكده ومستنّيين النتيجة، <tsk> بدؤوا يندهوا على ال المواليد الإعفا والمواليد اللي هتدخل الجيش، وبعدين
آه.

يعني ندهوا كده أول حاجة قالها قال: "مواليد من شهر 1 لشهر 6 آآ إعفا ما عدا من يوم 7 ليوم 23." <laughs> دُولَة دُولَة في أول 6 شهور وأنا مواليد 20/6. يعني من 7 لتلات أو من أو آآ من سبعة ستة، ل23/6.
يا خبر! وأنتَ في الrange ده؟ امم. آه. فرقت على 3 أيام يعني.
دُولَة الوحيدين ال آه، دُولَة الوحيدين اللي هيدخلوا والباقي كله إعفا. طبعًا أنا قاعد <tsk>
موقف غريب، فعلًا وصعب جدًا عليك يعني. حسيت بإيه؟
آه م مش مستوعب، أنا قاعد بُصي أنا قاعد، إيه ده حسيت بإيه؟ أنا أنا مش عايز أقول لِك أنا قاعد أنا أنا مذهول، أصحابي طبعًا قاعدين جنبي كلهم كانوا بعيد عن التاريخ ده. إحنا بنتكلم في تلاتة وعشرين من 7 ل23 يعني 14 يوم هم اللي هيدخلوا. وباقي ال6 شهور مش هيدخلوا، فاللي هو أنا قاعد
امم.
إيه ده! هو هو هو ده حقيقي؟ آه والله فعلًا مش كلمة مصدوم دي قليلة يعني، بُصي كنت قاعد يعني برّه الدنيا خالص، يعني مش أنا مش موجود معاهم. أصحابي عمّال ي يتكلموا في يا ابني قدَّر الله وما شاء فعل. الحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم، إن شاء الله هيبقى خير ليك بتاع <tsk> أنا مش مش معترض. آه بيحاولوا يواسوني، أنا آه باتكلم آآ
مصدوم. آه. أكيد. كان أصحابك بيحاولوا يواسوك، و ويعني ويصبروك. بس، أنتَ بقى ما فيش فايدة، أنتَ جواك يعني حاجة نار كده زي ما بيقولوا
حاجة أنا أنا أنا أنا مش يعني عارفة اللي هو إيه؟ يعني مش مش مستوعب يعني، أنا باتكلم إن 6 شهور أخدوا أسبوعين بس، أسبوعين بس اللي هيدخلوا. وباقي ال6 شهور خلاص طلعوا إعفا، وهيبدأوا حياتهم على طول وكده وأنا من ضمن ال الأسبوعين دُولَة. <tsk> فكنت قاعد فعلًا مش مستوعب، يعني عارفة اللي هو قاعد تايه، تايه فعلًا يعني. قعدت قُلْت لهم هو ال اللي أنا سمعته ده صح؟ ده حقيقي؟ طبعًا أنا وقتها ما كنتش فاهم، يعني الحمد لله بالعكس موضوع الجيش بعد كده ده جه بمصلحة ليّا جدًا، و وغيّرني فعلًا للأحسن الحمد لله يعني. يعني بس بقى عارفة
وطلعت أنت منهم. اهم. امم. لأ، بجد! معقولة؟ يعني آآ، يعني جه مصلحة يعني، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم فعلًا يعني.
آه طبعًا. ط أيوه طبعًا، طبعًا. لأ، الحمد لله بالعكس يعني أنا أنا عايز أقول لِك أنا كنت هازعل لو ما كنتش دخلت جيش. يعني فعلًا الخدمة الوطنية بجد والله غيّرت فيّا حاجات كتيرة جدًا. هي فعلًا بتطلَّع حد راجل يعني، حد يعتمد عليه حرفيًا يعني. بس أنا طبعًا وقتها ما مش فاهم حاجة زي كده يعني في الكلية بقى وبنحلم وكده، وآه. طبعًا عايز أقول لِك وقتها يعني آه رَوَّحت مش عارف رَوَّحت إزاي، تقريبًا هم أصحابي هم اللي رَوَّحوني وكده.
امم. آه. أكيد طبعًا. اهم. طبعًا لسه شاب صغير. آه.